Vem cá, me conta uma coisa. Como que foi seu 1º emprego e o que você aprendeu ali?
Então, meu 1º emprego, né, a gente nunca esquece. A gente apren <laughs> a gente aprende muita coisa. Então, meu 1º emprego foi o seguinte. Meu meus pais, eh, tinha uma coisa assim, que eu tinha que pra começar a trabalhar e eu também queria. Mas, tinha que ser algo mais né, eh, algo que assim, eh, mais não não que conhecesse as pessoas, que tivesse um contato queria que fosse mais alguma coisa que relacionada a amigos, ali. Eh, seria se um amigo tá precisando de alguém e tal, e aí, um um surgiu um amigo do meu pai que estava precisando de uma secretária.
Sim. <laughs> Com certeza. Uhum. Uhum. Hum, uhum.
Uma secretária que mexesse com álcool, sabe a, eh, álcool que eu falo é cana-de-açúcar, né. Que trabalha com cana-de-açúcar.
Sim. Ah, que que soubesse um pouco dessa área, assim, químico ou não?
Sim. Não, não precisava saber. O negócio da secretária era atender, era, eh, atender às vezes ligações internacionais e a agendar horário, marcar clientes, visitação, essas coisas, assim, normais de, né, tomar conta mesmo ali do do escritório. Mas eu completamente inexperiente, né. Primeiro primeiro trabalho.
Uhum. Agendar na aham. Sim. Aham. E co como é como é que foi a sensação, assim, de ter um 1º emprego? Você teve a vontade de talvez sair pra comprar suas coisinhas, que você não conseguia fazer antes? Você ficou feliz com o seu 1º salário? Como é que foi?
Primeiro emprego. Uhum. Sim. Sim. Sim. Mas calma, calma, calma. Espera aí. Mas, então. Aí foi o amigo do meu pai. Eh, falou que precisava de uma pessoa assim e tal, tal. Meu pa aí ele falou: "Você não quer, né, você não quer?" Eu falei: "Ah, eu quero. Vou tentar, né. Eu não eu não tenho experiência, mas você pode me explicar e eu vou tentar." Tal.
<laughs> Sim. Uhum.
E achei legal, sabe, essa essa oportunidade e fui. Já começou que eu não gostei de uma coisa. Era no 13° andar. E eu não gosto muito de elevador.
Sim. Ixi! Hum. Você tem problema com elevador. Com medo, né, você tem um pouco de fobia, talvez?
Sim, sim. Ai, eu eu tenho isso mesmo. E aí eu fiquei pensando: "Meu Deus, como que eu vou subir todos os dias aqui? Já foi um". E ali, né, eu tentava disfarçar, porque ali na era um prédio tipo um, eh, comercial e tinha, eh, acho que 14 andares, o meu era o 13º. E tinha uma rádio, né, então sempre ia um pessoal conversando, aquele monte de gente sempre, rádio é movimentado, né. A rádio era a rádio era no andar de cima, então parava ali no meu andar, eu achava bom aquilo, porque eu levava né, eu ia como companhia das outras pessoas.
Uhum. Uhum. Aham. Sim. Mas você ia de escada ou você tinha que ser, obrigadamente, ir de elevador todos os dias?
Eu já Não. Você acredita que eu ia de escada? Às vezes já cheguei a ir, você acredita? Cheguei lá, não tinha ninguém pra eu subir, eu ia de escada. E mas eu não ligava muito. O problema é eu preferia ir de escada do que ter que andar sozinha. Mas, enfim. Então dava aquele horário, né, eu ficava lá, atendia os clientes. E foi um trabalho um trabalho, assim, aparentemente fácil. É, foi um trabalho aparentemente fácil, porém, tinha coisas que eu não gostava muito e que eu tinha por exemplo, que almoçar junto, fazer reuniões, eu tinha que levar uma uma plani uma fazer uma planilha, fazer umas coisas que ele me pedia, né, o meu chef Não, não, não, tinha tinha um tinha, eh, 1, 2, vezes na semana tinha um um almoço de negócios.
Nossa, 13 andares. Uhum. Nossa. Aham. Te ajudou no início, né. Mas todos os dias ou tinha uma escala, assim? Ah. Mas já é bastante. Já é bastante coisa.
J já é muito. Mas eu não esperava essa aí ele perguntou: "Você fala inglês?", eu: "Ah, falo, falo", né, eu não tinha ainda, eu estava naquela fase e
<laughs> Aquela aquele inglês intermediário no currículo, né. <laughs>
É, the book is on the table. E aí fui e e e aí fui nessa
Aham.
levando isso pra frente, tal, fui nos restaurantes fazia o bom era comer, só, do restaurante, o que eu achava bom era isso, porque <laughs>
<laughs> Apresentação, né.
Mas sabe que que eu me incomodava um pouco? Porque era só eu de mulher num monte de de homens mais velhos, né, um ambiente bem masculino. E aquilo ali me incomodava um pouco. Eu não gostava muito desses almoços por isso.
Hum. Num ambiente. Aham. Mas você não se sentia confortável muito por não ter uma amiga para conversar, ali naquele momento, ou Uhum.
Não. Ah, eh, mais mulheres, uma nem amiga, não era amiga, mas uma um né, uma presença uma presença feminina ali. Era um mundo meio masculino, sabe?
Colega, colega. Uhum. Sim, aham.
Eh, o mundo da dessa da da cana-de-açúcar é o mundo mais masculino, eu acho eu achei bem é poucas mulheres.
Uhum. Sim, plantação, o entendimento tem que ter muita, né, entendimento de fazendas, entre outras coisas, né. Alguém já, provavelmente, já teve uma produção muito grande. Ah, com certeza, assim, é realmente
Sim. É. É mais mais masculino, né, eu falando assim. E aí foi que e tinha esses almoços, e eu ia nesses almoços, e tal, e foi aí, eu achei m super chato, porque o um dos é, um das da um da da da como cliente, né, ali, m me chamou pra
Aham. Hum. Uhum.
pegar meu telefone, que ele queria falar comigo, eh, mas assim, ele queria, eh eh, falar sobre negócio, me explicar melhor, enfim.
Hum. Uhum, uhum.
Né, eu não gostei muito também, dessa atitude, mas eu dei.
Sentiu incomodada. Aham.
Me senti incomodada. Aí sabe o que que foi? Ele me ligou me chamando para trabalhar lá, e eu achei aquilo, assim, tão ruim, tão falta de, sabe, eu achei aquilo uma traição até, em relação ao meu chefe, né, e o meu chefe a outra empresa me convidando para trabalhar.
Hum. Sim. A outra empresa. Uhum Ah, sim, né, tem que ser fiel, né, à pessoa que te deu oportunidade, e tudo mais, né.
Exatamente. É, e eu fiquei sem graça com essa situação, porque toda semana tinha um almoço, ali, com aqueles clientes, né, e esse e e esse dono de empresa estava lá. E eu ficava assim não sabia, mas e não, e eu fiquei assim: "Falo ou não falo? Falo ou não falo?", foi um dilema para mim, sabe, porque é difícil. Se eu falar, ele vai falar: "Ué, né, como assim está chamando a minha a minha secretária, agora que eu consegui alguém, ali, que eu posso confiar."
E seu chefe não sabia disso? Desse dessa oportunidade. Sim, sim. Mas no final das contas você contou ou não?
Então, eh, eu falei, mas não falei assim, né: "Olha, tá me chamando". Eu falei: "Ah, ele chegou a comentar se eu estou feliz aqui e tal. E eu falei que sim, que eu não tinha na" Ele falou assim: "Ah, eh, mas lá" aí ele já criticou lá o lugar, né: "O lugar lá, se você fosse trabalhar lá, você não ia não iria gostar. Se aqui Porque lá tem muitas pessoas, né, muita é mais lá é bem mais trabalho e ganha o mesmo a mesma coisa e aqui não". E aquilo ali, né, ele tentou me me enrolar um pouco, mas tá bom. Eu não ia mudar mesmo, achei mesmo eu não gostando da experiência, assim, da de tá naquele mundo tão masculino ali, né?
Uhum. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Ah, com certeza, né!
Mas eu pe eu pensava no meu dinheiro, né? No dinheiro.
Ah, sim, né, final do mês, comprar suas coisinhas, ir no shopping, sair com as pessoas que você queria sair, com certeza, né. Uma liberdade financeira a mais, né. E você conseguia ajudar em casa com esse dinheiro ou você usava somente para você, no caso?
Exatamente, Exa Sim. Sim. Então, o que que eu por que que eu fui trabalhar também, porque eu tinha que pagar, uma a van que me levava pra faculdade. E, meu pai já tinha que pagar, de me aju é. E me e ajuda a um pagar um pouco a minha faculdade também, né? Meu pai já pagava uma parte, aí eu pagava outra e a van.
Hum, então um motivo. Uhum.
Então foi um dos motivos que, incentivou, que me, né, me me deu vo força pra ir lá fazer esse esse trabalho aí e força, né, a gente precisa de foi mas assim, ah, eu vou, eu não sabia muito, né, sobre, mas sempre tem que ter a primeira vez, né? 1º emprego, alguém que tem que dar alguma oportunidade. E ali
Sim, sim. Tudo se tem. É, assim que se escalonar, né, na vida empresarial, entre outras coisas, né, você crescer, né, na sua vida como adulto e ter uma liberdade maior, né?
Sim. Sim. Eh, ali eu aprendi muita coisa, assim também, né, por porque bem ou mal, né, assim, mesmo sendo eu tinha essa esse contato, eh, empresarial, esses clientes bem que falavam aquelas coisas assim, desse lado é, exatamente. Então, você tem aquele contato ali e você aprende muita coisa, a mexer em ferramentas que você não mexia antes, né, em em compé
Sim, o famoso networking. Uhum. Olha, você aprendeu a mexer, por exemplo, em Word, Excel, essas coisas?
E sim. Aprendi. E aquilo ali foi importante porque eu j eu também estava, né, fazia um pouco na faculdade e aquilo me ajudou também, d de certa forma.
Hum. Entendi. Sim. Sim. Nossa.
Então é é. Eu desenvolvi um pouco ali. Porque eu nunca tinha trabalhado eu tinha medo. Eu tinha, sabe, aquele: "Nossa, primeiro trabalho. Nossa, vai ser difícil. Vai ser um"
Aham. Ah, o frio na barriga é comum, né. Todo mundo não sabe como é que vai ser, né. Tem essa essa predisposição, talvez, né, de ter medo das coisas futuras mas isso é nossa, talvez, ansiedade ansiedade do das pessoas em geral, né, que acontece no 1º emprego; nas primeiras coisas da vida sempre são assim, né.
É. Sim. Sim. Verdade. Então. E aí, o que me incomodava lá naquele trabalho, por incrível que pareça, era o elevador. <laughs> Eu não gostava. Uhum.
Hum. Hum. Isso que eu ia entrar agora. Olha. Eh eh, você falou que tem um pouco de fobia de elevador, um pouco, talvez, seja muito simples. Um pouco mais, né, de medo. Mas, você já alguma vez teve uma experiência traumática com elevador; ficou presa, ou simplesmente se sentiu muito sufocada ali teve alguma experiência assim?
Sim. Sim. <laughs> Sim. <laughs> Sim, eu tive. Eu tive, sim. Eh, foi uma vez, eu fui eu fui num prédio de contabilidade, eh, eu fui com o meu irmão. E aí eu estava lá nesse prédio um prédio antigo, antigo, muito antigo, né. No centro da cidade, aqueles prédios você fecha o elevador e aí vem aquela
Olha! Qual? Uhum. Hum.
É uma portinha toda de ferro, assim. Você fecha também. E quebrou. O elevador parou. E aí eu tive que que chamar ajuda.
Uhum. Hum. Noss mas estavam só vocês 2 ou tinha mais gente?
Olha, tinha Eu eu lembro só eu eu e ele, se tiver alguém ali, não ajudou, porque eu não lembro. Não consegui. Não, eu eu só via ali que eu queria sair daquele lugar. Única coisa que eu E aí parou e ficou bem mais alto, sabe, assim para subir e e só tinha uma portinha, um tan um espacinho, assim, pra eu subir da da porta. Aí abri aquela porta de ferro e ali passei num buraquinho, assim, num lugar super alto.
No desespero não não aj o desespero não deixou. Aham. Sim. Uhum. Nossa! E o medo se simplesmente o elevador dec decidir cair nesse nessa transição? Hum.
E e Exatamente, por ser antigo. É isso que eu pensei, p por ser antigo, por ser É esquisito, dá aquele sabe. Deu como se fosse um tranco assim, um uma parada bem forte e aquilo me assustou. E aí, consegui sair. Saí, né, do saí eh, ajudei meu irmão, nós saímos e depois daquilo eu falei: "Nunca mais eu go eu não vou entrar nesses elevadores assim de prédio antigo." E esse prédio que eu fui trabalhar
Aham. Nossa! Ajudou o seu irmão. Aham.
é um prédio antigo, é um prédio até conhecido, sabe, da cidade.
Hum. Aí remeteu a esse momento né da su né, da sua Nossa!
Exatamente. Da minha vida ali, do meu trabalho. E aí, você sabe que uma coisa me incomodava, também: na hora do almoço, eu tinha que descer pra pra pegar, porque, eu normalmente, eu não levava comida, eu ia comer ali na rua, algum lugar, quando eu não tinha os almoço, né, os al o almoço lá com os clientes.
Uhum. Sim. Você ia comer num restaurante ali perto, né. Às vezes não tinha a marmita que você fez em casa, né, assim.
Sim. Eu ia, e aí aquilo era eu às vezes eu eu comecei pensar: "Nossa, vou ter que descer", e às vezes eu falava: "Nossa, eu vou ficar sem almoçar? Eu não quero descer, hoje eu não tô bem eu não tô bem pra descer, porque tem que pegar esse elevador e eu-eu", né, eu rezava pra alguém descer junto. Eu gostaria que tivesse alguém comigo.
Aham. Sim. Pelo menos não ficar presa sozinha, né, fico mais com alguém. <laughs>
Ai, exatamente.
Olha, mas às vezes pode do dobrar o medo, né, descer com outra pessoa, que não conhece, né, às vezes pode acontecer sim. Olha
É. Nossa, é meu sonho é que ele mudasse o o escritório de local, sabe, de lugar. Mas
Aham. Mas depois você conseguiu mudar para outro emprego, que não precisou usar todo dia elevador, ou você ficou muito tempo nesse daí?
Sim, sim. Ah ó, eu fiquei nesse emprego 1 ano. Foi 1 ano de sofrimento desse lado, aí. Aí eu percebi que, realmente, eu tenho um problema que eu tinha que tratar, que é esse problema de medo de elevador. E, mas assim, outra coisa também, eu acho que o fato de de não ter mulheres, eh eh, você dar com esse mundo, né, tão masculino o jeito de falar, o jeito de de de a conversa, as brincadeiras, eu como eu era é, como eu era a única mulher, ali, numa mesa, que tinha às vezes 10, 15 homens, e eu anotando as coisas, e às vezes então, eles conversavam de tudo, e aquilo às vezes também me incomodava, eu não gostava muito dessas conversas.
Hum, bastante coisa. Aham. Sim. Brincadeiras, esse tipo de conversa. Uhum. Nossa. Se sentiu um pouco reprimida.
É, exatamente, não reprimida, mas assim, fora, sabe, não é o tipo de conversa que eu gostava. Mas é esse daí, eu daria um conselho pra pessoa procurar o 1º emprego, um emprego que ela se sentisse bem, que ela gostasse, do ambiente, do lugar, das pessoas, se tivesse, né, eh, como ela ela ela interagir com todos, né.
Sim, sim. Aham. É. Sim, dependendo Sim, dependendo também da necessidade de das pessoas, né, tem pessoas que não não conseguem escolher o o emprego o 1º emprego, porque precisam sustentar uma família, sustentar um filho, né. Realmente, mas que bom, né, foi uma experiência que te ajudou então, no final das contas, né? Ó
Sim. Exatamente. Verdade, verdade. Ah, sempre ajudo, porque eu mexi, né, eu aprendi mexer com muitas ferramentas é, em vários programas. Isso foi muito bom. Então, eh eh, por isso eu levo em consideração, né.
Em vários programas, sim. Sim, olha Aham. Olha, gostei muito de falar com você e entender mais essa experiência do seu 1º emprego, viu. Obrigado.
Ah, eu também gostei muito. Achei muito bom poder falar. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado.